ラ LINE とかはどうですか？
LINE はあの、ま、つたそのコミュニケーションのツールとしては使ってます。てぬか今私日本にいてないので
はい。 はい。
あれはその、ま、日本にいる人とコミュニケーションとる時に、結構便利なツールですよね。うん、なのでそれで使ってるって感じ。だか、もう、ほんとにあの、ま、使いこなされている方とかっていうのはね、いろんなことをされてると思うんですけど
うんうん。 そうですね。 はいはい。 うん。私はい。
あの、かかねうん、うん。全くうん、うはい。
私も一緒で、う基本、使っん？あ、フォロワーフォローはしてるけど、フォロワーはいなくて、一方的に他人の情報を見てるだけなので
うん、はいはい。 <laughs> はい。
えっとなんだ、これで新しい友達ができたことは一切、一回もないですね。現実にいる人が勝手に知らない人をフォローしてるかとかで、なのでん、ぜんもとはな
うん、うん。 さい、はいはいはいはい、うん。 あのうん。じゃ、結構似たスタンスかもしれないですよね。
そうですね。
うん。なぜ、ま、あの、アカウントは持ってらっしゃる、で、えっとフォロワーの方はいなくて、ということは発信され何も発信されてないっていうことですか？
あ、そうですね、何も発信してないですね。
うんうんうん。なるほど。で、それって何か意図的に何か発信されてない理由とかってあります？
いやなんか、ね、さいね、ずなんか10代の人とかね、Z 世代と 展開、やっぱちょっと悪用されちゃったりとかするのかなと思って、それが怖くって、なんで実際にいる人と繋がる
うん。 うん。 はいはい。 はい、はい。そうですね。うん。 うんうん。
ツールとしてはありなのかなって、なんか LINE が LINE は LINE 交換するほど仲良くはないけど、インスタとかならとか、あとは、ま、情報を得いろんな情報が得られる、あ、X とかタイムリーな情報を得られるでやってますね。うん。
うん。 にはいはいはい。うんうんうん。 ああ。うん。 うん。 あ、そうですね。 そうですね。だむじゃ、もう完全にその受け身の、その受動的な感じで使われてるっていう感じですよね。うん。で、なんで、たぶんあの、同じだと思うんですけど、ま、そのソーシャルメディアを使うことによって、あの、人間関係が難しくなったっていう経験がないんですね。
うん。 そうですね。 はい。

と連絡する時のためだけに、電話か、そのメッセージを送るっていう、あの、機能だけを使ってます。
はいはい。 うん。 うん。私は
などんなうん、どうやって触ってます？
あ、そうですね、私んんんね、ラインで結構、電話よりもラインでするようになって、家族との関係が、ま、より頻繁に連絡が取れるようになったけど、なんかメッセージだけでやり取りしてるから、なんか時々、なんか喧嘩が起こりやすいっていう、喧嘩までいかなくて、なんかすれ違いとか が、あの、起こりやすくはなってて、「ああ」っていう感じは時々ありますね。そんな とです。
うん。 うんうん。 あ、はい。 うん。 ううん。 ああ、はいはいはいはい。 はい。はいはいはいはい。 例えばその言葉足らずでとか、あの、ちょっと言い方がその、ま、文字って感情が乗ってこないから やっぱ伝わりにくいですよね。
そう。でもなんか、少し強めになっちゃったりしがちなのかなっていう風には感じますね。
聞こえますか？うん。 うん。はいはいはいはい。 そういう時って、絵文字とかいっぱいなんかスタンプとかあるじゃないですか。ああいうの使われます？
はい。うん。はいはい。 スタンプは、うーんと、使わいや、使うんですつか使うんですけど、たそんな大量には使わいん使うんですけどでもそれでも、ぱなんか、込み入った話になると、絵文字だけだとやっぱちょっと厳し つけても厳しいのかな。
うん。 はい。 す <laughs> はい。 うん。 ああ、ですよね。あの、私はスタンプは一切持ってないんですね。どどこまであの、なんか、あれなんだって感じなんですけど、スタンプはやらないです。うん。だからスタンプの使い方とかも、うん、分からないし、あの、これからも使うことはないと思うんですね。で、え
うーん。 はい。 うん。 あ、そうなんで はいはい。 うん。 え、絵文字とかはどうなん
絵文字も基本使わないですね。
はい。 うん。うん。
うん。 ですね。ただ、あの、ま、仕事の時とかで 今そのやってる仕事が、マイクロソフトのチームを使うんですね。
は はいはい。
で、あれも、まあ、言ってみたらおんなじ様な感じじゃないですか。ま、そのメッセージを送るっていう意味では。
そうですよん。はい。
まあ、ミーティングのツールとかいろいろあるんですけど、ま、そこはぬ別としとえして、ま、そのマイクロソフトのチームを使ってますと。で、まあ、さっき仰ったみたいに、その書き言葉って結構冷たく聞こえたりとか、仕事の内容ってやっぱりかなりその、ね、ドライなところとか、やっぱりそのちょっと言わなきゃいけないこととかがあったりすると、あの、私のその、ま、声のトーンとかは乗っていかないので、そこでちょっとした絵文字を使うことはあります。仕事ではね。
うんうん。 はい。 はい。 うん。 はいはい。 うんう

はいはい。
てゆうのでは使ってますけど、あの、過剰には使わないですね、なんかね。
うん。いや、その、たまにあ、そう、サムズアップ、私も使うんですけど、その、ああんまり使うと、し仕事ふけてと思われちゃうから、なかなか
ああ。 おね。 しつれ <laughs> 確かに確かに。すふざけてんのかってなりますよね。
そう、無課金ですけど、まあ はい、また、ね、あっていあってよかったかなと思うんすよね。あの、そう、ないよりは絶対あった方がいいいのかなってゆうふうに うりでしょんってっと ね、はい。
うん、うん。 うん。 ですね。 うん。あの、まあ、あの、ちょっとした、その、絵文字に助けられるの、ま、ちょっとなんか緩和剤みたいな役割をしてくれるのはありますね。その、言葉だけで結構そのうん、あの、伝わらないところはそうゆうものを使って、あの、感情を若干ちょっと表現してるっていう感じですね。
はい。 うん。 そうですよね。うんうん。 うんうん。 うん、そゆ意味では良かったですね、はい
はい。はい、ありがとございました。
はい、ありがとう

なるほどなるほど。ま
あります？そういうのって。
えっと、私も、えっと、それが原因で、難しくなったってことないです。だいたい、あれですよ、せ世の中の人が、ふ悪くなるので、なんか、発言とかコメントの内容とかの、それを返信したとかしてないとか、内容とかですよね？
ああ。 はい。 ああ。うんうん。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
えん炎上したりしてるのとか、ね。
そう、そうそうそう。結局いらんことを言って、まあ、その、ね、ま、例えば友達同士であれば、いらんことを言って、その、仲違いしてしまったりとか、まあ、それこそ、そのね、表に出る人とかだったら、ついつい、その、と口走ってしまったことが、あの、とんでもない方向に行ってしまったりとか、あの、もちろんその、私、全く、このツールを否定するつもりもなくって、あの、まあ、私たちもね、実際にアカウントを持って、見てるわけじゃないですか。
はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 うーん。
うん、だから、ベネフィットも理解してるんで、だけれども、あの、要らんその、問題をその、自分の人生に持ち込みたくないから、私はやってないんです、積極的には。
うんうん。 うんうん。 はいはい。わうん、そうですよね。やっぱり、うん、リスクとかを考えると、あまりメリットも感じられなないし、うん。なんか、そういう、ね、問題ってやっぱクリアされでもね、どうやっても、自分の発信したり、何か発言すれば、絶対それがいろいろトラブルの原因に間違いなくなりますもんね、うん、ね。
うん、うん。 ね。 うん。 うん。そうなんですよ。うん。 うん。 うんうん。 うん。 なりますよね。で、例えば、まあ、じゃあ、私たちが、まあ、そのね、もっと積極的に使ったとしましょう。で、まあ、中には、その、知り合いの人とかでも、あの、いいねって押して欲しいとか、あの、承認欲求が高い人って結構多いじゃないですか、あれやってる人って。で、私、誰にも、いいねも何もしたこともなくて、ほんとにもう、見てるだけなんですね。
うん。 はい。 はい。 はい。 あ、いいねもしたことないんです、なほどほど。はい。はい。
いいねもしないいいねもしない。うん。もう、あの、全くその、私からの発信はもうゼロなんですよ。
うんうん。